Ну у девушки, да, конечно, у неё свои ну, это нормально. У нее же такое желание быть содержанкой. Ну, в наше время, наверно, это там достаточно распространенное явление. Да, и да, конечно, ты вот ты вот за то, чтобы она это обозначила сразу же, да, в переписке. Вот я хочу то-то, то-то, чтобы не терять время, да?
Ну, наверно, я же говорю, я не осуждаю. Ну, конечно конечно. Потому что я потратил своё время, я пошёл. А, я тратил своё время, получается, на, э, душевный разговор. Потому что это тоже тра это тоже требует энергии. И потом, наверное, опять же, тут можно сказать просто мое какое-то определенное ожидание, которое подходило под душевные, апи как говорится, состояние нашего разговора.
Мгм. Конечно, да. Ну ты тоже, да, с ты сделал выводы, которые оказались неправильными.
Мгм. Конечно, потому что, э, ты когда с человеком разговариваешь, и ты получаешь такое ламповое, скажем, ламповую атмосферу, всё п всё прекрасно, всё хорошо. Приходишь и видишь то, что тут те бизнес-партнер предлагает интересный, ск скажем так, кейс дела. Не хочешь? Не хочу, дорогая моя. Нет, спасибо. <chuckles>
Мгм. <chuckles> Ну да, конечно неприятно. Вот да, вот, э. И как часто вы?
Ну это только 1 раз, слава богу, произошло. И да-да-да, это это нечасто, потому что, ам, я думаю, то, что это требует какого-то определённого, наверное, уже опыта просто, что ли ам
А 1 раз, да? Ну я думаю, что это с требует не опыта. Это просто, на самом деле, не так много таких девушек, как может показаться. Потому что вот, да, о таких девушках, конечно, очень часто де где-то пишут, да, мужчины жалуются, что им попались. Но вот если там провести статистику, сколько, э, ну там из 10, да. Просто они самые яркие, да, запоминающиеся, поэтому о них пишут.
Мгм. Наверно. Мгм, мгм. Мгм. Ой, немного, нет, немного немного. Я поэтому говорю, то что вот у меня это вот получилось 1 раз. Это верно, это верно. Я однозначно не хочу быть одним из тех, кто кричит: "Вот все там такие!" Нет, нет, я с очень очень хорошими людьми У меня много, кстати говоря, друзей, которых я прям из, э, вот таких вот, э, сайтов знакомств, как бы, понабрал. Прям ото всех частей света. И с некоторыми я даже недавно встретился, что я просто, о это мечта, которая стала явью. Просто ты смотришь на этого человека воплоти, такой: "Ура, ты здесь!" <chuckles>
Мг. Мгм. И он тебя не разочаровал? Ну это женщина тоже была, правильно?
Это и женщины, и мужчины, потому что, в основном, я же друзей ищу, как бы, а не именно, а, какие-то отношения. Отношения, они потом приходят, ам, с некоторыми не срасталось, кстати говоря. Вот недавно встречался с 1 девушкой, и ну мы как-то поняли, что мы у нас больше химия друзей, чем химия какого-то отношения. Да, как бы вот так вот как-то.
Мгм. Ну классно тоже. Попробуй ещё найти се химию друзей.
Да!

Или я ищу жену, например, или.
Ну да, да, да. Там прям вот могут сразу: да, я ищу жену и всякое такое. Ну вот, предположим, я написал так, то что у меня такое описание: "Я ищу, ам, друзей с потенциальным" я не знаю, там "возможным ростом, да, отношений" как говорится. Да, да. Это к
Мгм. Мгм. Ну это нормально, в принципе. Ну п постепенное развитие отношений.
У уже для меня, это как параллель какая-то с офисом <chuckles> типа. Начни начни с уборщика может быть станешь СЕО, как хочешь. <laughs>
<laughs> Ну, так вот, да. <laughs> Ну ну, в принципе, главное, чтоб было понятно вот, э, людям, которые это читают.
Так точно. Не, ну надо вот это вообще, в принципе, нам нужно быть всегда т таком месте быть честным, потому что, если ты что-то написал или у кого-то прочитал, и что-то где-то не сошлось, вот здесь вот ты как вот собьешь человеческое доверие так сильно. Вот я заметил, что именно вот это вот, да то есть если у человека появляется ожидание, реальностью не сходится
Ну да. М-да, мгм. Мгм. Ну, м, сигмы ожидание может еще быть от того, что человек сам себе придумал что-то такое.
Это точно, это верно, это я не не исключаю. Ну вот, например, если, скажем, есть ожидания по твоим описаниям, по твоим фотографиям, и человек адекватный, скажем, да, вот в нашем случае вот контейнеризируем эту ситуацию, изолируем ее. И, скажем, за пределы этого не выдумывалось, не задумывалось
М. Мгм.
Это у некоторых там я не знаю, напиши им, э Не знаю там Ага.
Так. Да. Ну вот смотри, ты написал: ты ищешь, э, друзей, которые потенциально могут стать твоими, э, романтическими партнерами. И ну вот, ты там на начал общаться с девушкой. Вот как это? У тебя был какой-то реальный кейс, вот где вот, э, ты ошибся, ты п доверился, а вот оказалось, что это плохая девушка?
Так тошно. Мгм.

Это кошмар. Я, в наверное, просто до сих пор к этому как-то не привык, потому что люди, они вот просто недовольны собой. А, например, когда ты потом смотришь, разговариваешь с ними, видишь их фотографии до этого, я просто думаю: "Господи, ну куда ты? Куда? Зачем?"
Ну, 1 она. Мгм. Ты имеешь в виду вот какой-то тюнинг? Вот это там накачанные губы и так далее?
Ну да, вот назовём это тюнинг, да, вот как бы. Н давай я так уточню, я не против тюнинга абсолютн
Мгм. Ага.
я скорее против, даже не против, э, опять же, это не мое дело абсолютно, но в моих вкусах есть такое понятие, как норма. Ну, то есть не норма, а кака какая-то, я не знаю.
Ну, это тоже понятие размытое на самом деле. <chuckles>
Конечно, да, потому что, например, я п я не хочу видеть, например, воздушные шарики в по всех сторон, ну, как бы везде, и там, и сям, везде, да, как бы вот эти вот губы, э, я не знаю, раскладушки вот эти <chuckles> я не хочу, не надо. Зачем потом выставлять такие фотографии, например, где Да, я не знаю, там это было, может быть, полгода год назад, 3 года назад, где там другие формы, другие эти, другие состояния, а ты приходишь, там совсем другой человек, и
Мгм. Мгм. То есть уже разочарование даже вот на первом на первой секунде. Ты вот увидел 1 фотографию, приходишь, а там уже что-то другое совсем, да?
Мгм. Ну, это норма, к этому нужно привыкнуть. Это "Тиндер", это интернет, это всегда так. Скорее, тут просто обычно
Но в любом случае получается, заново надо знакомиться с человеком. Вот ты видел видел видел, а вот, получается, надо привыкнуть.
Верно верно верно. Это надо надо мозгу что-то привыкнуть, да, потому что, например, ты сейчас смотрел на этого человека, а теперь тоже видишь другого. Но это, э, для меня не проблема. Для меня проблема в том, что обычно, когда я вижу какие-то определенные резкие изменения в человеке, это обычно потом всегда следует тому, что я прекрасно уже понимаю, куда этот человек сейчас идет с этим. У меня, например, там, ну, имея в виду то, что какие-то интересные, э, ожидания появились у этого человека за это время, пока всё поменялось. То есть, например, я хочу от тебя такое, я хочу от себя сякое, э, тырым-пырым-растопырым. У меня просто вот такое было. Мы вели достаточно такой душевный разговор, а когда пришли, там, ну, если хочешь, у меня вот есть вот такой вот уговор, одним словом, мне сказали.
М-да. Что ты имеешь в виду? Мгм. А, то есть там прям уже начали ставить вот, а, какие-то требования, да?
Ну да, да-да, типа, мол, я говорю: "Слушай, во-первых, м, мы на дружеской встрече". Ну, недодружеской встречи, мы только хотим
Мгм. Ну ну, этот уговор был какой-то прям такой странный, что ли.
Мне кажется, просто тут, э, есть тоже такая схема, где ты просто приходишь и говоришь: "Ну, хочешь, мы будем вот с тобой, да, вот в таком вот интересном, скажем, э, партнерстве, одним словом. Я с тобой, ты со мной. А ты там, например, меня содержишь, а я просто с тобой, одним словом". Мне вот такой человек попался.
Мгм.